ค่ะ จริง ๆ มัน บริจาคได้แหละ ค่ะ ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ดีมาก ๆ เลยแหละค่ะ เอ่อ แล้วก็ คิดว่าก็น่าจะนำไปบริจาคอะค่ะ เพราะว่า อ่า ถ้าถามว่าเก็บไว้ เอ่อ หรือว่าไม่เห็นมันแล้วเราจะคิดถึงไหม ก็ขอบอกว่าถ้าไม่ได้รื้อมา เอ่อ ไม่ได้รื้อของมาก็มองไม่เห็นกล่องนี้เหมือนกัน ก็ เท่ากับ ว่าเราไม่รู้ด้วยซ้ำ อ้าว ว่ามันยังอยู่เหรอ มันเป็นอย่างเงี้ยค่ะ ฉะนั้นเนี่ย การที่มีมันอยู่หรือว่าไม่มีเนี่ย ค่าเท่ากันเลยค่ะ เราแค่ เอ่อ อยากจะ ใช้คำว่า อ่า รื้อของเก่า ๆ เอาไปบริจาคอะ แบบนี้ก็น่าจะ น่าจะดีกว่าค่ะ แล้วถามว่ามีมูลค่าไหม ถ้าเป็น เอ่อ คนอื่นที่ได้รับไปเขาก็คงดีใจมาก ๆ เพราะว่ามันก็เป็นของที่มีมูลค่า ค่ะ แต่ก็อาจ ไม่ใช่แบบ โอ้โฮ! ทองคำ อะไรขนาดนั้น เพราะว่าถ้าเป็นทองคำเนี่ยน่าจะเอาไปหลอมแล้วขายไปนานแล้ว ค่ะ <chuckles>
อือ ๆ ๆ อา โอเคเลยครับ อือ ๆ อือ ๆ ๆ <chuckles> คุณเก็บเอาไว้ <chuckles> โอเคเลยครับ อ๋อ ก็ ก็คือคุณก็ไม่ ไม่ค่อยแบบจำได้หรอก แต่พอคุณรื้อมาเนี่ย คุณก็ อ๋อ ของแฟนเก่า เพราะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็อาจจะ อา เอาไปบริจาค หรือนำไปให้เพื่อนก็ได้อะครับ แต่ แต่ถ้าคุณยังลังเลอยู่นะ คุณยัง คุณก็ลอง อา เก็บในแบบว่ากล่องเดิมก็ได้ แล้วคุณเนี่ยจดวันที่เอาไว้ครับ แล้วก็เราทิ้งเอาไว้สัก 3-6 เดือน ถ้าเกิดเราเนี่ยยังจำไม่ได้อีกนะครับ เราเอาไปบริจาคเลย ใช่ มันเป็นเหมือนกับ <chuckles> ถ้าจำไม่ได้ก็เอาไปบริจาคเลยครับ เพราะ เพราะว่าแบบมันอยู่ในอันนั้นนาน ๆ เนี่ยมันจะเสียคุณค่า เสียมูลค่าเอานะครับ ยิ่ง ยิ่งมัน อ เก่ามาก ๆ มันก็เอาไปบริจาค มันก็ใช้ไม่ได้อะ ก็ต้องทิ้งอย่างเดียว อะไรพวกนี้อะครับ แต่ แต่พอมันมีมูล มูลค่า มีคุณค่าปุ๊บเนี่ย คนอื่นยังสามารถที่จะใช้ได้อยู่ครับ ยัง ยังไม่ได้เป็น เอ่อ ข ขยะนะครับผม เพราะ เพราะฉะนั้นก็ อันนี้ก็ลองดูนะครับผม
ค่ะ ใช่ค่ะ อา ใช่ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ จำไม่ได้เลยค่ะ ไม่น่าจะจำได้ ค่ะ <chuckles> จำไม่ได้หรอกค่ะ <chuckles> ค่ะ ค่ะ ค่ะ